Então olha tenho muita dificuldade pra fazer novas amizades, né. Agora que eu sou adulta, <laughs> adulta de 35 anos, viu, detalhe. E é é isso que eu queria saber, né, se assim sou eu às vezes o problema, porque tem também o fator cultural, né, assim, eu acho que eu me enturmei bem aqui na Itália que eu estou morando aqui agora. E mas sabe a gente tem sempre aquela coisa, né, de poxa, eh, será que é normal, né, o círculo de amizade, eh, pouco a pouco que passa o tempo vai diminuindo tanto gente que horrível isso. Sei lá, na verdade, assim, é mais um bate papo, sabe?
<snorts> É normal, isso é normal. É verdade, isso isso é o passar do tempo. Sim, tudo bem, não, com certeza. Estou aqui pra pra lhe aconselhar, lhe ajudar no no que for possível.
É um desabafo, uma coisa assim, porque se se é normal com todo mundo tá bom, né?
Sim. É, com certeza, com certeza. E no teu caso até pra que pra que a gente possa entender isso melhor, o que que você já tentou pra fazer, pra conhecer pessoas recentemente?
Uhum. Olha, eh, o seguinte, por exemplo, os meus amigos, os poucos, que eu tenho, né, que eu fiz aqui, eh, eu fiz praticamente assim, um 2 amigas na verdade, eh, 1 amigo e 1 amiga no trabalho. Porque são os lugares que fre que eu mais frequento, né, é a vida do imigrante. <laughs> Eu acho que eu sou até sortuda, né, de ter feito amizade de verdade no trabalho. É.
Sim. Ok. <chuckles> É verdade, é uma coisa difícil, realmente. E, por exemplo, quanto tempo e energia você dispõe, por exemplo, para socializar, tentar Eh, <clicks tongue> isso também é é importante, é muito importante.
Aham. Pouquíssima. <laughs> Né? É igual a quem é solteiro diz assim: "Ai, eu não conheço ninguém que preste". É claro, não sai de casa, né. Não é que vai ser o carteiro só, que o a o motorista do Amazon que vai buzinar na sua porta, né? <laughs>
Exatamente, exatamente. Você tem toda a razão.E
É assim, eu eu admito, sabe, que por exemplo, eu tenho super dificuldade de não é nem de socializar, é de sair de casa. Eu gosto, s quando eu saio, eu converso, eu sou super aberta e tudo. Mas o problema é sair, né? <laughs> Então
Eu entendo, é é natural. E, por exemplo, quais sentimentos aparecem, por exemplo, quando você faz novas amizades, o que que você pensa, eh, você se retrai, você fica, eh, tentando: "Ah, será que a pessoa vai gostar de mim? Será que eu vou me dar bem?" Ou você deixa fluir aquela aquele momento?
É. Hum. Assim, eu deixo fluir, sabe. Mas assim, por exemplo, eh, aconte é um pouco, assim, entediante, na verdade, o início de fazer amizade. Por exemplo, porque acontece que v sendo uma pessoa, né, diferente no lugar, por não ser daqui e e trabalhar em um ambiente onde praticamente são 99% das pessoas, eh, daqui, então já é é natural que Por exemplo, onde eu vou, eh, se eu frequento lugares de pessoas locais, é claro que eu vou ser a diferente e então, assim, o foco da conversa sou sempre eu, e isso é pouco chato, sabe? Por exemplo, eu sempre são sempre as mesmas perguntas: "Você está gostando daqui?" Né, "Ah quanto tempo" <laughs>
Sim. É, tô tô entendendo. O que que você pode fazer, vou te dar até um um conselho nesse sentido, pra pra que você consegue mudar isso. Passe a explorar, por exemplo, eh, coisas em comum com essas pessoas ou colocar <clicks tongue> fazer coisas diferentes. Por exemplo, você vai num numa social com com pessoas locais, ou vai num bar que possa ter jogos, ou algo assim. Tente tomar partido e dar a ideia de jogos, de conversas e e tre tenta trazer pra você, pra que inverta isso. Por exemplo, você tá dizendo que é sempre o centro das atenções porque você, entre aspas, é a diferente, né?
Ai, me dá. Uhum. Sim. Sim. É, né: "Ai, que que você está fazendo veio de um país tropical aqui nesse frio?" É sempre as mesmas coisas, né. <laughs>
Exatamente. E aí, você fazendo isso no inverso, você vai trazer isso pra você e vai fazer a outra pessoa, que é, digamos, a local, ela se abrir e colocar o ponto de vista dela. E aí, realmente vai ter um dinamismo maior a conversa, aquele momento, e vai ser com certeza menos entediante.
Uhum. Hum. Hum. É verdade, nu nunca tinha olhado, né, por essa por essa ótica. Assim, porque, por exemplo, né, eh, eu acho que deve ser uma coisa muito difusa, né, natural, assim. Não quero o ser, tipo, a chata da situação, dizer: "Ai, ah, sim, tá bom, as mesmas perguntas". Ou então dizer no grupo: "Ai, sé credo todo mundo me faz as mesmas perguntas". Porque é chato, né, você já bloqueia, coloca um muro entre você e a pessoa ali, né.
Exato, é, exato. Fica uma coisa meio monótona, uma conversa meio fria, né, fica realmente muito estranho.
Uhum. É. Parece entrevista de trabalho, não parece? <laughs>
Exato. E parece parece mesmo, realmente, você tem razão. Agora, você, fazendo essas coisas e e acaba sendo também, eh, coisas que não sã não são muito, digamos, habituais ou não comum, né, na na ótica deles, você acaba trazendo mais dinamismo pra esses momentos, mais interação. Por quê Isso.
Sim. Sim. Já abre espaço, né, no caso, de ir pra pra sair fora a conversa mais diferente.
Exatamente, e e acaba estendendo também o a questão da conversa, daquele momento, e realmente não fica mais monótona a situação, porque você vai estar trazendo coisas novas e acaba sendo muito interessante pra todo mundo.
E aí, tira, né, o foco de de onde eu venho. "E seus pais?" <laughs>
Exatamente, exatamente. E não fica aquela coisa chata: "Ah, mas como é que é? Você gosta? Você sente muita diferença?" Aquela coisa toda aqui daquelas perguntas normais, né.
Uhum. Uhum. É, né. Então as acho que é natural, né, acho que em rea na realidade, acho que a gente vai crescendo e vai sabendo mais tamb vai estando melhor e em teoria, né, porque não é to não é com todo mundo. A gente vai ficando bem, consigo, né, e aí fica tem menos aquele desespero, né, de estar sempre em companhia. Que acho que, quando a gente é mais jovem, a gente quer sempre estar no meio de grupo, né, quer sair cheio de gente. <laughs>
Exatamente. É verdade. E depois a gente vai ficando mais seletivo, vai por exemplo, a gente quando é mais novo a gente sai pra algum lugar mais agitado, aproveita, dança, faz tudo. Quando a gente cresce um pouco, a gente já já chega no lugar, já busca um lugar pra sentar, ficar mais tranquilo. Exatamente, exatamente. É muito interessante essa essa diferença, né.
Uhum. Que não tem música alta. <laughs> N Né? É engraçado. É que eu eu lembro que quando eu ia sair com as minhas a com as minhas amigas: "Ah, só vai eu, você e fulana? Ah, que chato, chama mais gente aí, só vai a gente". Gente, hoje se se já minha amiga já disse que vai ter outra pessoa, eu já fico: "Ai, sério? Ah, então tá, né?" <laughs>
<laughs> Exato. "E será que ela é ela conversa? Será que que ela é simpática?" Fica aquele aquele porém, né.
Ah Aham. <laughs>
<laughs> É isso aí. E e por exemplo Sim, sim.
Pois é. Eu você acha que seria ah s me conta. Não, assim, você acha que seria também interessante esse não sei, tipo, mudar também um pouquinho, no sentido que, é normal que no meio também de pessoas entediadas, que no final das contas, né, eles se apegam ao que tem de diferente, que no caso sou eu. Então, assim, como eu saio muito com os meus colegas de de trabalho não sei, eu tenho pensado também em fazer alguma coisa com o grupo de corrida, por exemplo, que eu participo. Pra mudar.
Isso que eu ia lhe perguntar: quais atividades, além da corrida, você tem interesse? Por exemplo, você faz a aula de spinning? Você gosta de musculação? Qua qual atividade que você costuma fazer além da corrida?
Sim, sim. Eh, eu vou sim na academia, eh, e eu faço a corrida também que eu faço é indoor, então assim eh, que são os 100 metros, né? E assim, é uma coisa relativamente até mais fácil, acho, de socializar, porque você tá ali em lugar fechado, porque faz frio, então tem que ser tudo no fechado. Então é normal que as pessoas se concentram mais ali, né, cada correndo por si e pronto. <laughs> É, talvez, assim, seja não sei, se acha uma boa propor ao grupo da corrida, por exemplo, de sair todo mundo, fazer grupão, aproveitar que é Natal, né, a desculpa do Natal e dizer: "Ah, vamos fazer jantar de grupo"?
Sim. É verdade. Exato. Sabe também uma boa ideia? Você, por exemplo, eu não sei se essas pessoas também gostam, eh, de fazer outras atividades, mas você pode propor, por exemplo, fazer um um passeio no parque, depois fazer um piquenique. Eh, e é bem interessante. Ou, por exemplo, realmente sair pra jantar, tomar um um drink, ou ir à um bar com jogos, que também é uma coisa bem interessante.
Hum. Hum. Sim. Ah, não sabia, nunca fui pra um bar com jogos. Vou procurar onde é que tem aqui. Que é uma coisa legal, né. Verdade, porque se a gente fica sentado na mesa olhando um pra cara do outro, é normal que, né, que o assunto de quem é entediado, é falar da vida dos outros, né.
É, bem bem legal. Exatamente. E tendo jogos, tendo tendo diferentes jogos, você acaba, eh, interagindo um pouco mais, acaba brincando com aquela outra pessoa, e acaba encontrando, também, pontos em comum, que é uma coisa bem interessante. E também, tendo pontos em comum, vai passar a começar a tirar essa coisa que sempre te perguntam: "Ah, mas você tá gostando daqui? Como é que é, muito diferente?". Essa coisa vai te trazer mais, digamos, para o centro do do ambiente, das amizades, e e vai te in vai fazer interagir muito mais.
<laughs> Acho legal. Uhum. <chuckles> Sim. Né, só que eu tenho pensado, acho que realmente, assim, acho que eu tô saindo muito com as pessoas m muito monótonas, na verdade, né. Que acho que é por isso que no final das contas não saem na na não saem no outros discursos, né, outras conversas, outras É, né. Porque se é gente sem vontade de nada, que faz casa-trabalho, trabalho-casa, vai falar de quê? Ou de trabalho, né, ou de casa. <laughs>
Não tem nada novo, né. E outra coisa, você j Exato, exato. Exatamente. E você nunca tentou coisas novas, por exemplo, pra fazer novas amizades? Procurar, por exemplo, uma uma aula de de Running, ou de Spinning, ou qualquer outra atividade como dança, por exemplo, e buscar novos contatos, novos interesses?
É, acho que eu vou procurar alguma coisa assim, porque eu vi, inclusive, que grupos de dança, que quem faz Spinning, por exemplo, na academia, é um grupo mais unido, né, que sai junto, mais do que aquele que faz só musculação. É verdade, acho que tô nos grupos errados. <laughs>
Com certeza. <chuckles> Não, é é uma questão realmente de encaixar, sabe. Você você também tem que tirar a pressão daquilo, você vai sem compromisso. Chega lá, tenta tenta ver se, primeiro, se você gosta, e se as pessoas que estão naquele ambiente são interessantes, também, para que você, eh, interaja com elas.
Uhum. Ah, eu vou tentar, eu vou tentar. Na minha academia tem Spinning, eu vou tentar o grupo. Obrigada viu, pela dica. <chuckles> Muito obrigada.
Imagina. Imagina, espero que que dê tudo certo. Você, sempre que precisar, pode contar comigo.
Ai, muito obrigada. Até a próxima.